Então, depois da lesão eu engordei muito, né, aí eu engordei uns 20 quilos também, porque foi justamente durante a durante esse caos aí, né. <chuckles> E aí e aí eu eu engordei muito, e aí eu comecei a praticar esportes.
Ah, caraca. Entendi. Aham.
Daí no caso e eu faço ginásio, né, academia, eh, agora eu faço de 4 a 5 vezes por semana, mas eu comecei devagar.
Entendi. Nossa! 4 a 5 vezes, tá arrasando já, porque se eu vou 2 eu estou eu eu me sinto super vitoriosa. <laughs> Eu sou difícil de criar ritmo para esporte, assim, confesso.
Ah, ma é porque tem que começar devagar. Por exemplo eu comecei 1 vez por semana aí depois eu fui para 2, aí depois fui para 3 e aí fui animando.
É, é. Hum. Boa. Aham. Quanto tempo assim você levou para pegar gosto pelo pela academia, por exemplo? Que eu acho que é o mais difícil, né.